Ehm, delle sfide quotidiane e magari, uhm, un mio amico, ad esempio, mi invia un reel, da quel reel ne parte un altro, e poi <chuckles> è un effetto domino.
Certo. Okay. Okay. Certo, certo, sì, sì.
Che mi è abbastanza frustrante, ecco.
No, no, capisco, ci mancherebbe altro. Diciamo sono uhm, questi obiettivi che ti poni, ehm, te li poni a breve termine, a lungo termine, che tipo di obiettivi sono? Così, giusto per capire.
Sono del obiettivi diciamo, mhmm, appunto a breve termine, quindi che rigua u riguardano la giornata, come magari può essere quello del uhm, del mhmm, ti faccio un esempio: uhm, finisco di lavorare, fi uhm, e appunto mi metto a pulire la casa due due, 3 ore, no?
Okay. Certo. Sì. Okay, okay.
E magari può succedere che, uhm, appena finisco di lavorare, giusto per rilassarmi, sto a quei 5, 10 minuti su Instagram, che ti si trasformano in 1 ora, 2 e poi finisco a non pulire casa. E quindi puoi immaginare, insomma, la tristezza in cui poi mi avvolgo. Sì certo, bravo.
Okay. Con tutto quello che ne consegue, okay. Certo, certo, ci sta assolutamente. Diciamo che
E mi sento perso a volte perché è un meccanismo quasi automatico, quasi autopilota, che non so come gestire.